D'accord, ouais, ça peut être cool.
Que je fais revenir, heu, aussi, heu, avec un peu d'ail et heu, ouais.
Ah, que tu fais revenir? Mmh. OK, OK, très bien.
Incorpore tout ça et c'est divin. C'est c'est c'est très calorique mais c'est très bon. <chuckles>
Bah, ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est vrai que ça a pas, heu, comme tu disais, heu, ça fait pas très salade.
Non, pas du tout mais comme c'est froid, en fait, heu, chaque fois, je dis: «Ma salade de riz», voilà. <chuckles>
Ouais, ouais, ouais. Oui. Ouais, ouais ouais, OK. Tu as un autre plat comme ça, hem, que tu as l'habitude de faire? Ouais?
Oui. J'adore faire des gratins gratins dauphinois mais hem, à ma sauce. C'est avec, heu, p pas de pommes de terr alors, heu, il y a un lit d'oignons, heu heu, frits.
D'accord.
Heu, en dess heu, après je mets une couche de pommes de terre, après une couche de patates douces, heu, pommes de terre, patates douces, pommes de terre, patates douces et hem, je mets de la crème, heu, liquide, heu, trente pourcents bien, bien chargée, hein, heu, dessus et je recouvre le tout de de gruyère, au p au four pendant 1 petite heure et heu, ça, c'est c'est très, très bon aussi. Je fais aussi des croque-monsieur maison.
Mmh mh. Mmh mh. Oh, waouh! Combien de co attends mais combien de degrés, le four? Parce que là, je vais refaire ta recette.
Heu, cent quatre-vingt degrés, ouais, à peu près 1 heure mais de toute façon, tu regardes, hein, dès que tu vois que le fromage est bien gratiné, tu tu plantes un couteau aussi pour voir si ses patates sont bien cuites.
180, 1 heure. OK, super. C'est bon. OK, super et croque monsieur et voilà et on est bien. <chuckles>
Et voilà. Les croque-monsieur maison, voilà, pareil, ben, pareil, là, par contre je charge aussi, hein, c'est du pain, heu, fromage de chèvre, jambon, comté, pain, emmental et au four.
Oh, là, là. Bon, bah, écoute, heu, je serai bientôt ton invitée, hein, avec plaisir. <chuckles> Merci.
<laughs> OK, <chuckles> je t'en prie. Merci à toi pour, heu, pour toutes tes questions.
Je t'en prie.

Non, 0 règle. Heu, évidemment, <chuckles> tu tu casses rien, voilà, tu es gentil, il faut pas non plus, heu, balancer un verre dans la télé. C'est pas sympa ça! Mais voilà, tu vois ce que je veux dire, non, non mais év Non, aucune règle aucune règle, heu, tu tu tu as envie d'aller en d'enlever tes chaussures, si tu es plus à l'aise, tu les enlèves, tu veux les garder, tu les gardes. Il y a pas de souci. Heu, le ménage, il est fait avant, c'est pas pour ça que, heu, ça, d faut faut rien que soit soit sali, ni rien absolument pas, faut vivre, heu. Donc heu, moi, je le fais justement pour qu'ils se sentent à l'aise, le ménage, mais, heu, je le fais pas pour que ça reste nickel pendant qu'ils seront là, ça, c'est pas un souci ça, pas du tout!
0 règle, d'accord. <laughs> Ouais. Oui, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. D'accord. Tu gères, après du coup, quand les gens partent? Heu, d'accord et tu fais plutôt, ça juste après, justement que les gens partent ou alors, heu, plutôt le matin? Heu, co comment ça se passe? Le lendemain, je veux dire.
Voilà. Exactement. Alors, heu, tu veux dire quand les gens restent dormir à la maison, par exemple?
Ça dépend ouais. Bah, heu, de les 2 cas de figure, tiens, ça m'intéresse. Heu, quand vous faites une soirée un peu prolongée, heu, mais sans forcément que les gens restent dormir, heu, tu es plutôt, tu as tu as plutôt tendance à ranger après? La soirée ou plutôt le matin?
Ouais. Mmh. Heu, comme je t'ai dit, je mes amis sont très bien sont très bien élevés. <chuckles> Donc heu, il y a jamais de bazar en fait. Heu, on finit un verre et ils vont le jeter, heu, ils v v ils vont jeter la canette, ils vont jeter, heu, le la bouteille et ils vont, heu, ils vont laver, heu, le ils vont me ils vont me mettre le verre dans le lave-vaisselle, heu, voilà. Si j'ai rien à dire en fait, ils sont ils sont parfaits. Donc heu, non non en général, j'ai rien à faire.
Mmh d'accord. Tu as pas grand chose à faire quoi. Ouais, ouais, ouais. OK. Ah oui! Ah oui carrément. OK. Oh là là, mais c'est génial et tu as des gens aussi parfois, heu, qui restent dormir chez toi?
Heu, oui, ça arrive bien sûr. Heu, c'est arrivé, heu, bah, cet été, heu, entre autres. Mais cet été oui, j'ai eu mes amis, heu, de un couple d'amis, heu, que j'ai rencontré il y a très longtemps aussi. En fait, j'avais rencontré le, hem, le le le le le garçon, l'homme de de la du couple. Heu, en fait sur internet, je jouais aux jeux vidéos, mais, heu, j'avais 16 ans si tu veux
Ouais. OK. Mmh mh. Mmh mh. Cool, OK et vous vous êtes resté en contact?
et heu, du coup, bah, on s'est liés d'amitié assez vite
Waouh! Vous êtes resté en contact, vous êtes lié d'amitié, et cetera. Cool, OK.
pardon? Oui! Exactement et donc ils sont venus ouais, heu, avec et avec sa sa compagne, heu, cet été en fait, ils viennent, heu, tous les étés maintenant et ça ça me fait plaisir parce que sa compagne, déteste, heu, sortir de chez elle et heu, en fait, elle vient que chez moi. <laughs>
D'accord. Ah, mais c'est plutôt un compliment, effectivement. Ouais, ouais.
Exactement et puis elle est adorable aussi, donc heu et heu, donc ouais, ça se passe très bien et oui, donc quand ils dorment à la maison, en fait voilà, tout est fait en amont, les courses, le ménage, machin. Moi je fais à manger, tout le temps. J'adore ça! J'adore, heu, prendre soin de de mes invités. Non, en plus je je cuisine bien. <chuckles> Donc heu, ils adorent, hem, ils ils adorent venir à la maison quoi et ils en profitent pas, parce qu'ils m'amènent tout le temps des choses. Ça aussi je le vois vite, hein, quand quand les gens profitent de ta gentillesse. Moi je la donne à aux gens qui la méritent, donc heu, là-dessus je me fais pas avoir.
OK. Mmh mh. D'accord. D'accord. Oui, oui,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 ouais et tu as tu as un petit plat parce que tu me dis que tu adores cuisiner, heu, est-ce que tu peux me raconter un petit plat comme ça, heu, que tu aimes bien faire, justement pour surprendre tes invités ou un truc qu'on te redemande tout le temps? Tu vois, un truc ton plat signature, quoi.
Mmh mh.